آه، فهو كان بتاع اللي هو مكسرات وحلويات وحاجات زي كده يعني، فبعدين لقيتُه بيعرض عليَّ إن حاجة معينة كده إن أدوقها بصراحة، فأنا قُلت: "لأ مش عاوز." فهو قال لي: "بس جرّبها"، فقُلت له: "ماشي مفيش مشكلة،" فخدت حبتين 2 في إيدي كده ومشيت، أنا ما اعرفش هي إيه بصراحة يعني، هي كِوَر كده بيضا وسودا وبتاع، قُلت له: "مش شوكولاتة؟" قال لي: "لأ ما تقلقش، ما فيهاش سُكّر؟" قال لي: "لا ما فيهاش سُكّر كتير خالص وعلى ضمانتي" وبتاع قُلت له: "طيب خلاص،" المهم أنا خدت البتوعتين دول في إيدي ومشيت، وبعدين حطيت واحدة في بُقّي كده كَلتها وأنا ماشي في لقيت نفسي وصلت عند آخر المَمَرّ قُمت راجع له تاني <chuckles> قلت له قُلت له: "اديني من أم البتاعة اللي أنت اديتها لي ديَّة،" ده حلوة جدًا. أتاريها طلعت حبوب قهوة آه، حبوب قهوة متغلفة كده بطبقة مش عارف طبقة marshmallow والَّا مش عارف طبقة إيه بقى، عَجَبتني، طعمها كان كان فظيع، فظيع جدًا.
امم. حلو. امم، عجبتَك. عجبتَك. امم. حلو. <laughs> أيوه، أ ما هو ده بقى الدعاية بقى. امم. امم، ب-– شو شوكولاتة بيضا مثلًا؟
لأ، مش شوكولاتة بيضا، هو هو زي ما تقول قِطَع قهوة، قهوة خالصة يعني، ومثلًا يعني متغطية كده ب أنا مش عارف بصراحة الطبقة اللي متغطية فيها لحد دلوقتي كانت إيه، بس هو زي ما تقول كراميل على
امم. امم. امم.
على إيه يا ربي، على قطع كاجو كمان كده م يعني إيه، م بودرة كاجو معمولة عليها ملفوفة حواليها، فكانت حاجة كان اختراع غريب جدًا بصراحة، أنا يعني ما ما فهمتوش، فلقيت نفسي رجعت له تاني وقُلت له ادّيني منّه قلت له والكيلو بكام؟ أنا فاكر والله قال لي مش عارف ب500 والَّا 600 حاجة كده يعني، قلت له بس ادّيني نُصّ كده، وبعدين خدت النُصّ، لقيت نفسي خلّصتُه في يومين، رجعت له تاني برضه قلت له يا عم شكل البتاع دي مافيش حد هياخدها منك الَّا أنا. <laughs>
أيوه. ما هو ده الت ده التسويق والإعلان بقى. آه. امم. <giggles> ما هو ده التسويق بقى، هو ده التسويق والإعلان بقى. يعني أنا شايف إن الحاجات اللي هي الphysically دي أو الحاجات الفعلية دي، أحسن من ال-– من أي حاجة تانية يعني، فاهم، لإن الناس ب– بتدّي ثقة لل للمستهِلك إن إن الناس دي فعلًا حاجتها نضيفة، ولو مش نضيفة ما كانوش عملوا كده، لأ، هم واثقين في شغلهم، و غير ب بالع بالعكس بقى يعني الحاجات التانية اللي أنت بتشوفها، الدعايات والحاجات دي م-– تمانين في المِيّة منها فعلًا بتبقى fake، ما بتبقاش زي ما هم م موريين لنا في الصور وفي الدعاية والكلام ده، فاهم، ففي ناس مثلًا يقول لك إيه، أنا بدل ما أصرف 50000 والَّا 100000 عشان أعمل إعلان، لأ، ده أنا هاجيب بيهم خامات وأوزَّع على الناس، منها أبقى أنا عملت زباين فعلية، ويقولوا عليَّ إن أنا واثق في حاجتي، وعملت خير برضه وأكِّلت ناس كتير، فاهم، وف وما دفعتش نُصّ اللي أنا كنت هادفعُه عشان أعمل دعاية، فاهم؟ آه، والناس بتعمل كده دلوقتي. يعني الblogger يقول لك يقول لك بدل ما أدفع لblogger دلوقتي طبعًا بتوع الfood blogger دلوقتي في مصر مش عايز أقول لك بقِت مهنة مش عايز أقول لك يعني بيعملوا ملايين دُول دلوقتي، عشان يرُوح لواحد يعمل الكاميرا
آه. امم. بالضبط. امم. صحيح. امم. صحيح. الواحد يصدّق. امم. امم. آه. امم. صحيح. آه، توفير جامد أوي بصراحة، لو حسبت قيمة الإعلان فعلًا هتطلع كبيرة أوي، امم. آه، وكُلّ حاجة حلوة، ما حدش بيقول على حاجة وحشة أب

آه، حاجة يعني فاهم بقى استخفاف بعقول الناس بطريقة بشعة يعني. فاهم، وعشان يكسر الroutine يقول لك: "لا، لأ، <tsk> أصل دي بصراحة مش قد كده، هادّيها 9 على 10." فاهم، عشان ما يبقاش كله إيه؟ حلو، حلو، حلو، فاهم؟ ف فالموضوع ده يعني قال لك: "لأ، إحنا هنعمل دعاية، عادي جدًا، آآ، مش هادفع فلوس الدعاية، لأ أنا أأكل الناس، وأوزع على الناس وبتاع، ومش هادفع نص اللي أنا بادفعه للfood blogger مثلًا."
امم. امم. أوْفَر بكتير صحيح. كتير جدًا كمان. أنت شايف الإعلانات
آه، آه. فالتسويق بصراحة بقى اختلف يعني.
آه، أنت شايف الإعلانات اختلفت عن زمان؟ فاكر زمان مثلًا الإعلانات اللي كانت بتيجي لمّا كان فيه القناة الأولى والتانية كده وخلاص يعني. اللي هي كانت كوفرتينا على العريس، كوفرتينا مش عارف إيه، آه.
أحلى إعلانات، أحلى إعلانات، زي مثلًا، شوكولا وشوكولاتة جيرسي واكلة الجو، وبستك بستك بستك نووو <laughs>
يا نهار أبيض! والله كانت إعلانات ظريفة جدًا وكانت حلوة أوي. يعني كانت وكانت
وبستك بستك بستك نووو <laughs>
آه، بالرغم من بساطتها بس كانت جميلة جدًا، وكانت بتجذب الواحد فعلًا. ولحد دلوقتي الواحد فاكرها. يعني الواحد ما بيفتكرش أي إعلان من الإعلانات اللي موجودة دلوقتي خالص بصراحة.
آه، طبعًا طبعًا. آه، آه. أنت once إنك تشوف إعلان من دول تحس نفسك إيه، رجعت 30 سنة ورا، فاهم؟ أ رجعت للزمن اللي إحنا كنا سعدا فيه دَوّة ومبسوطين فيه، والدنيا كانت لذيذة كده.
امم. آه، صح، صح. امم. وجيرسي شوكولاتة جيرسي. <giggles>
آه شوكولاتة جيرسي ماهي بستك بستك بستك نووو <laughs> شوكولاتة جيرسي واكلة الجو.
آه، البت اللي كانت بتلبس زي القطة دِيَّة وتعمل شنبين اتنين أيوه، أيوه، صح، صح.
أيوة، أيوة يا عم، و اللي عينيها زرقا دي، تقعد تعمل لك بإيديها كده، بقى اللي هو بِخ دي، فاهم، بستك بستك بستك نووو شوكولاتة جيرسي واكلة الجو.
آه. هي كانت نرمين الفقي باين؟ والّا ما كانتش هي؟
طب وخد دي بقى خد دي بقى خد دي بقى، والحشو جوا بجوز الهند.
آه، يا سلام! كان بُص يعني إعلان تفصيلي، والبتاعة نفسها كان مش عارف كان ب10 قروش تقريبًا، والّا مش عارف ب ب ب5 قروش، حاجة كده.
<chuckles> <laughs> أيوة. أيوة، ده دي آه، ده دي كنا بنجيبها مرة في الأسبوع مثلًا والّا حاجة، أما كنا بناخد مصروف وبنحوش بقى وبتاع.
امم. امم، صحيح، صحيح.
لأ، لأ. آآ و لأ الحاجات دي الحاجات دي مش هتتكرر تاني بجد، هي دي كانت الدعايات بقى، كانت إعل وكانت فعلًا حاجات جميلة.
امم. طب هافكّرك بحاجة، هاشوفك فاكرها والّا نسيتها. فاكر أنت لمّا كانت Coca Cola كانت عاملة مسابقة كده إنك تجمّع العًجلة وتكسب عجلة من Coca Cola؟ آه.
واللبان السحري. امم. امم. أ عجبك؟ آه، طبعًا. يا سلام! يا حبيبي، ده أنا مش عايز أقول لك الجَدون ابن الجزمة ده الجَدون ده اللي ما لقيتهوش خالص.
<laughs> آه، الجَدون.
آه هو الجَدون ده اللي كان موقَّف لي الدنيا، بس كسبت كور، وكسبت حاجات منها كتير.
امم، امم. المشكلة الجَدون ده الجَدون ده طلع على مستوى مصر كلها. إحنا كنا مثلًا بنفتكر إن هو عندنا بس يعني فيه مشكلة في موضوع الجَدون ده.
فاهم، آه، وطاهر القويلي بتاع أيوة، أيوة، هم كانوا بيشتغلونا.